Halo. Iya s
Halo, apa kabar?
Kabarnya baik, sehat, dan semangat banget, nih. Kalau Kakak gimana kabarnya, nih?
Iya, saya juga kabarnya, puji syukur saya baik, eee, ya, dan sehat, selalu, eee, walafiat. <laughs> Iya. Mantap mantap, selamat pagi, selamat malam di sini, selamat pagi buat Mbak. Mhm. Kita mau ngobrolin apa nih? Iya iya. <laughs> Eee, masih semangat 45 nih saya. Iya, kita mau ngobrolin apa nih?
Oke. Heeh, oh. <laughs> Mantap banget, mhm. Iya iya, Kak, mhm. Selamat malam buat Mbaknya. <laughs> Ini nih, Kak Iya.